ก็กิจวัตรประจำวันเนี่ย ตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นชั่วโมงเร่งรีบ ใช่ไหมครับ ผมก็ไม่ ต้อง แบบพวก เอ่อ เขาเรียกว่า อ่า BTS อะไรเงี้ย แล้วก็รู้สึกสบายขึ้น แล้วรู้สึกว่า ใกล้ด้วย อะไรเงี้ย ในการแบบ คือตอนเช้าเนี่ยก็รู้สึกว่า มัน มัน เรา ทำให้เรานอนได้มากขึ้นน่ะ เหมือนกับเรา ปกติเราจะต้องรีบตื่น 6 โมง อะไรงี้ใช่ไหมครับ แล้วการที่เราตื่น 7 โมงได้อะ ผม ส่วนใหญ่ผมตื่น 7 โมงเลยนะ แล้วไปทำ งาน แล้วออกไปทำงาน การที่เราตื่น เจ็ด โมง เวลานอนเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งแหนะ มันก็ช่วยได้แบบเยอะมากนะครับ สำหรับคนนอนน้อยอย่างผมเนี่ย คือ ทุก ชั่วโมงเนี่ยมีคุณค่า อะไรเงี้ย ใช่
อืม ค่ะ อือฮึ อือ อือฮึ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? จริง อืม อืม อืม อือฮึ อ๋อ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ การที่คุณย้ายไปหอใกล้ ๆ เนี่ยมัน ค่าเช่ามันแพงขึ้นไหมคะ? เมื่อเทียบกับ ตอนที่คุณอยู่หอไกลแบบนั้นน่ะค่ะ?
อา